Ben j'ai testé, ben justement quand, heu, j'avais j'avais vu un mec qui faisait ça, il m'a dit: «Heu, ça marche trop bien». Il m'avait prêté ses gants et j'avoue, heu, c'était c'est vrai que ça accroche bien en fait, parce qu'il y a enfin je sais pas ce que c'est comme matière, mais ça accroche en fait, heu, le enfin je s le la barre en fait.
Ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, oui oui. Ouais. Ouais j'ai j'ai j'ai testé indirectement, j'ai mis et j'ai accroché une barre mais pas pas verticale juste, heu, pas à l'horizontal pardon juste verticale et ouais on sent, heu, c'est dingue.
On sent bien hein, <laughs> le grip. <laughs>
Ouais, ouais. C'est ça le grip. Ah c'est dingue! Ah tu vois tu
Je me dis: «Peut-être pourquoi pas tester pour la pôle, heu, à l'occasion pour rigoler?» Mais <laughs>
Ouais, j'allais dire peut-être aussi ouais, j'allais dire aussi: «Tu vas peut-être voir des gens faire du deadlift avec heu, <laughs> avec des gants de jardinage». <laughs>
Ouais. <laughs> Mais ouais, ouais j'ai repensé à toi, heu, parce que j'avais revu le gars et je me suis dit: «Ouais, c'est quand même fou.» Donc, heu, pas mal, pas mal heu, bonne astuce et heu <laughs>
<chuckles> Ah c'est vrai hein, des trucs bêtes. <laughs> Ouais.
Heu, sinon, bah, ouais je me rends compte que, en fait, heu, au début quand enfin quand on pense, heu, recette saine, on se dit: «OK, c'est c'est forcément galère en termes, heu, de budget, d'aliments» et en fait pas forcément. Enfin, par exemple les légumes de saison comme je disais, heu, butternut, heu, même patate douce, qui est super bon, heu, pour la peau, pour les cheveux, super anti-inflammatoire et c'est hyper bon en plus. Et ben, ça, heu, c'est pas enfin franchement c'est assez abordable. Tu en trouves partout, c'est facile à cuisiner et et c'est juste qu'on n'y pense pas forcément, je trouve.
Ouais. Complexe. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui et que Mmh mh. Heu nutritif, ouais. Ouais, ouais ouais. C'est vrai. Ouais, même con ouais même congelés en dés et tout, heu, c'est c'est facile à faire. Comme tu disais mettre au four comme le butternut et puis c'est facile, heu, ouais, ouais c'est vrai.
Exactement. Ouais voilà tu tu les cuis au four si après tu veux les écraser, les ajouter à d'autres trucs ou rajouter de la viande enfin, vraiment il y a je trouve qu'il y a pas mal de possibilités pour cuisiner ces aliments-là et heu, ben ouais c'est c'est c'est ça en fait. Je trouve que enfin surtout que, aujourd'hui on a beaucoup de ressources je dirais, heu, avec les vidéos ouais, même internet, heu, franchement pour trouver, heu, soit des recettes, soit, heu, bah des informations qui peut nous être utiles même, heu, Chat GPT tu lui dis ce que tu as dans le frigo tu lui dis, heu, tes objectifs. Enfin perso je l'ai pas encore fait mais je pense que ça pourrait aussi être une idée tu vois?
Mmh mh. Ouais. Ah c'est clair. Ouais. Connaissance? Ouais. Oui. C'est clair, une photo.

Ah. En plus clou de girofle, tu as juste à le mâcher après ça participe au blanchiment des dents et au nettoyage des bactéries et tout donc heu, ouais, ouais.
Ouais. Je sais que ma mère quand, hem, quand j'étais petite et que je me mordais la langue ou heu, la joue, elle me disait de de les garder dans la bouche et automatiquement ça et ça répare, en fait. Bah, et je sais pas si tu connaissais cette méthode, mais c'est assez fou. Il y a des Ouais.
Hein. Ouais. Ouais, mmh. Ouais c'est anti ouais je savais pas, hein, les ouais, heu, c'est anti à bactérien du coup, ouais c'est vrai que ça peut heu, ouais. Waouh. Il y a moi il y a un truc que je prends aussi c'est des des des électrolytes le matin, mais c'est vrai que je mange pas le matin donc ça fait une différence, heu heu, je prends ça ouais, le matin mais
Ouais, c'est ça. Donc heu Electrolytes c'est, enfin, c'est j c'est sous forme de de poudre ou de cachet ça.
Heu. Ouf. Oui poudre, mais c'est vrai que j'ai jamais pris en fait j'ai pris ça récemment ça doit faire, heu, 3 semaines que j'ai commencé, 2 semaines. C'est parce que je mange pas le matin mais honnêtement je vois pas trop de différence. C'est un mélange de potassium, magnésium et de sodium.
OK. OK, j'ai jamais testé. Ce qu'on m'avait conseillé aussi c'est, hem, enfin un un une genre de poudre, heu, à base de plein de choses heu, dont j'ai pas retenu les noms qui s'appelle heu, Recovery. Et je crois qu'il y a du BCAAC? Je crois, un truc dans le genre, du magnésium aussi. Et ça j'ai jamais testé mais apparemment c'est bien après un entraînement pour, heu, consolider les muscles, pour reprendre un peu des forces. Ça c'est je pense que c'est à tester
Ouais, mais bon. Ouais. Ah. Heu, d'érable. Ah, d'accord! OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est vrai que moi j'ai jam
qui peut être pas mal, heu, en complément d'une bonne alimentation.
Ouais c'est vrai, hein. BCA, heu, j'ai jamais trop pris mais heu, puis c'est ouais, enfin de toute façon, tout est c'est vrai que tout est bon, heu heu, s à rajouter. Tant qu'on fait pas trop et tant qu'on fait pas trop peu, c'est vrai que ça peut toujours être bénéfique, heu, tout est bon. Ouais. Tu me parlais même hem, je me souviens des des gants, heu, de jardinage pour la muscu, souvent des fois on peut trouver des petits heu, <laughs> Ah ouais? Non pas encore mais <chuckles>
Mmh mh. Ah oui, les gants de jardinage, tu as testé ou pas? <chuckles> <laughs> Non, mais ça c'est c'était fran franchement. <laughs>
je à chaque fois que j'en vois j'y pense! <laughs> J'étais à décathlon, j'en vois j'y ai pensé, ouais.
En fait, ce que je me suis dit c'est que, je suis sûre que les jardiniers ou en tout cas les <chuckles> les mecs qui ont le business des gants de jardinage à ce moment là, ils ont subi un pic de de vente, ils ont pas dû comprendre pourquoi. <laughs>
<chuckles> Ouais. Ah ouais! Ah ouais! <chuckles> Grave! Toi tu penses business aussi j'aime bien, hein. Ah mais grave! <laughs> Ah ouais. Ah j'avais trouvé à la Fnac, j'ai pensé directement à ça, ouais. <chuckles>
Ouais, ouais. <laughs> Ce que je me dis c'est à non mais c'est fou, hein. <laughs>
<chuckles>
Non mais franchement, c'est trop marrant parce que tu te dis: «Heu, OK bon» en fait au début tu en rigoles parce que tu dis: «OK, ça n'a aucun sens, enfin un mec qui fait, heu» <laughs> c'est ça, un mec qui fait ses tractions avec des gens des gants de gua <chuckles> de jardinage. Et après <laughs>
C'est dingue. Et par curiosité tu testes? <chuckles> Ouais c'est ça choque.
Non mais ouais. C'est fou, hein.
Ah c'est dingue. Ouais. Tu as fait du coup un petit peu? Tu as testé? <chuckles>